Bueno, mis hermanos siempre fueron muy menores que yo. Entonces, como para decirte que la compartía con ellos, muy poco, porque yo le llevo siete años a mi hermana y 9 a mi hermano. Entonces, ellos sí eran muy pequeños. Entonces, no podía compartirla con ellos y decir primos también eran pequeños. Entonces, eh, yo tenía era para compartir esta música los hijastros de mi tía, que eran contemporáneos conmigo.
Okey. Okey. Ah, sí es una gran diferencia. Okey. Ajá. Okey.
Cuando iba a la casa de mi tía escuchábamos esta música, y y bueno nos poníamos a bailar. <chuckles>
Okey. ¿Y y cómo compartían esta música? ¿Llevaban CDs, eh, cassettes? Este, ¿cómo cómo era e esta este intercambio de música?
Bueno, eh, más que todo en esa época eran, casetes, porque CD salieron después. Pero no solamente era que escuchábamos esta música, me recuerdo que en ese tiempo salió la lambada
Sí. Okey. Okey.
y se escuchaba muchísimo también. Me recuerdo que el hijastro de mi tía tenía el disco, el LP de la lambada
Ajá.
y lo colocaba cada vez y cada vez y lo disfrutábamos mucho. Sí, sí, sí.
Todo el tiempo, ya. Oye, ¿y no grababas música de la radio?
Bastante. <chuckles>
No, es que mencionaste los cassettes, me acuerdo que, eh, que uno
Era mi hobby la música de la radio.
escuchaba la radio y córrele a picarle a los botones para que se grabe y cruzar los dedos para que el locutor no fuera a hablar durante la así es, no hablara durante la canción y pudieras tener la canción completa.
No hablara. <laughs> Me pasaba, sí, me pasaba toda la tarde grabando de la radio y me volví experta porque sabía cuándo el el locutor iba a hablar y allí paraba de grabar. Entonces, grababa una tras de otra.
Okey. Okey. No, pues maravilloso.
Sí, sí, fueron tiempos muy, muy bonitos, porque no solamente era la música disco o reggae, no, habían también otro tipo de música como esta de la lambada, como esta del general, como música, eh, también baladas, que también escuchábamos los jóvenes, el merengue, que también lo escuchábamos. Y y bueno, eh, yo pienso que esa música nos marcó y hoy en día, eh, nos llena como de emoción cuando escuchamos esta música. Yo que migré, eh, a veces, eh, cuando dice música de los 90, bueno, ahí estoy yo.
Sí. Sí. Ah, okey. Y bueno, escuchar esta música de alguna manera supongo que te te transporta a tu país de origen, ¿no?

No, no, para nada. No, no, no. Porque quién soy hoy es una formación que tuve en mi casa de también por parte de mi abuela, mis tíos, que me inculcaron, eh, lo que es son, eh, las costumbres, eh, también la empatía, el ser, eh, amable, el decir siempre la verdad. Estas son cosas que me inculcaron en casa y que yo hoy puedo decir que soy como soy gracias a mi familia materna.
Okey. Okey. Okey.
Pero la música la verdad no, porque era solo como para divertirme, un momento de relax, pero no para para formarme.
¿No sientes que haya influido en tu estilo o en tu forma de pensar? Nada de eso. Era sola, solo divertimento.
No, en lo absoluto. Mm, mm. No, no. Exacto, solo para divertirme, pasar el momento y ya.
Perfecto. Eh, y ¿cómo descubres música ahora?
Bueno, yo ahora descubro la música a través de de Apple Music. <chuckles>
Okey. ¿Las sugerencias que te da o tú buscas o cómo es que descubres nuevos artistas?
Y bueno, <chuckles> exacto. No, eh, también, bueno, descubro nuevos artistas. Eh, todos los años hacen un festival aquí en este país
Ajá